Eee, kesinlikle öyle. Dediğimiz gibi, çünkü sadece laflarla bu iş olmuyor maalesef ki çünkü ilişkiler sadece bunun üzerinden yürümüyor, yani, kesinlikle. O yüzden, yani, nasıl diyebilirim? Öncelikle, kesinlikle bence o kişiyle tamamen, yani, sizin duygularınızı konuşmanız gerekiyor ve çünkü bazen de şu şöyle bir şey var, karşınızdaki insan bazen bizim ne hissettiğimizi farkın yani anlamıyor, farkında bile değil. Çünkü biz onları konuşmuyoruz: duygularımızı, ne hissettiğimizi, neye gerek duyduğumuzu. O yüzden öncelikle bunu konuşmanız, yani, konuşmanız gerekiyor. Ondan sonra eğer bu kişi hâlâ aynı şeye devam ediyorsa, değişmediyse o zaman bazen yani bir şeyi, nasıl söyleyeyim, hayattan silmek daha doğrudur, daha iyidir. İkiniz için de. Yani, onun için de sizin için de yani.
Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen, aynen. Kesinlikle. Hı hı. Yani, b evet.